Boah, fast. Ich bin voll die Snackerin.
Ja.
Ich ich könnte auch den ganzen Tag durch snacken. Ja. <laughs>
Snackerin. Wow, okay. Weil, das ist ja dann auch ich sage jetzt mal so, ähm, kulturell richtig, ähm unterschiedlich. <sneezes> <chuckles> Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt guckt die Katze mich böse an. <chuckles> Ähm <chuckles>
Gesundheit. Ist alles gut. <laughs>
Ja. Ne, also, Snacken ist toll, finde ich und könnte noch weiter verbreitet werden.